Bang, aku, mmm, boleh cerita enggak?
Mmm, boleh boleh. Kenapa tuh?
Kalau ini iya, aku juga butuh saran banget kayaknya nih. Jadi kan
Boleh.
belakangan ini tuh aku tuh pengen banget merubah pertama merubah kebiasaan ya, kebiasaan diri ini yang dulu tuh aku tuh suka begadang begadang banget. Entah malam itu aku nonton film, tapi lebih banyaknya sih nge-game ya, nge-game. Kadang main main bareng tuh sama temen-temen gitu. Jadi tapi aku sekarang tuh udah kepikiran pengen merubah pola hidup sebenarnya, pengen banyak pagi itu bangun pagi yang jelas, habis olahraga. Karena tuh karena ketika begadang bangun pagi tuh duh, udah udah lemes banget gitu, aku juga kadang ngefek juga tuh sama kerjaan gitu.
Oke, paham paham.
Itu gimana, Bang, ya, aku tuh bisa benar-benar konsisten dan dan disiplin gitu loh, Bang.
Iya iya iya. Iya itu, eee, satu hal yang bagus banget sih sebenernya kalau kamu punya kesadaran untuk itu ya. Untuk, eee, mengubah kebiasaan karena kamu tahu, eee, kebiasaan begadang dan, eee, bangunnya otomatis jadi siang ya. Itu merupakan kebiasaan yang, eee, bakalan bikin kualitas hidup menurun terus juga ke kesehatan juga kurang baik ya sebenarnya. Tapi, eee, boleh ceritain enggak sih sebelum aku ngasih saran nih. Sebenernya, eee, apa sih yang nge-trigger kamu pengen mengubah, eee, kebiasaan diri gitu?
Iya. Benar. Boleh, Bang, boleh. Lebih ke ini, aku pengen, pertama yang pengen hidup sehat, soalnya sekarang aku tuh, karena aku juga enggak tau apakah emang bener karena kebiasaan. Pertama be berat badan aku tuh agak over agak over. Nah, terus yang kedua lebih lebih sering itu capek, lebih sering itu lemes. Dan juga heeh, aki akibatnya juga kerjaan, ada ganggunya juga. Kadang enggak fokus, kadang banyak ngantuknya, gitu loh.
Oh, paham. Iya iya. Udah mulai kerasa di fisik ya.
Ya, tapi tapi mal malam itu seru, gitu loh. Nge-game tuh, bareng tuh seru banger teman-teman, nah. Itu, udah sulit banget kutinggalin soalnya, ya.
Oke oke. Oke paham. Tapi, kalau sekarang tuh biasanya tidur di jam berapa sih dan target bangun kamu jam berapa? Sekarang ya.
Nah, sekarang itu kan memang aku tuh, lagi mencoba sih ini ini baru-baru juga sih, baru sebulanan aku, eee, apa namanya lagi mencoba untuk, merubah pola hidup nih. Pola pola tidur dulu lah gitu kan, ya. Aku, paling banter telat itu jam 11.00-an, itu udah setelat-telatnya, itu ini Bang, aku tanamin gitu kan. Dan bangunnya tuh jam lima jam limaan. Jadi, pengen tuh habis ibadah, sholat, olahraga, gitu rencananya tiap hari.
Oke, bagus tuh. Iya iya. Oke. Oke, paham. Itu berarti kebiasaan baru ini udah berapa lama tuh kamu jalanin?
Sebulanan kurang lebih ini udah heeh. Jadi mem baru sih, tapi memang itu dia tuh kayaknya kadang, "Ini bisa nggak ya bisa nggak ya?" Sampe mikir gitu kan, "Bisa nggak ya?"
Oke. Iya iya iya. Oke. Tapi itu udah satu langkah yang bagus sebenarnya karena kamu udah membangun kebiasaan itu 1 bulan dan harusnya, eee, effort yang dilakukan itu enggak sesusah ketika di awal-awal ya. Tapi sepanjang sebulan tuh ada nggak kendala yang kamu alami untuk ngebangun kebiasaan baru ini?
Ada ada aja. Kadang malam jadi malam itu aku sering, eee, apa, sering lupa kalau misalnya entar kalau misalnya ada nih temen yang ngajakin. Mmm, main nge-game kan memang mulai jam 10.00-an. Aku udah wanti nih mencoba untuk, "Ya udah paling sejaman bisalah," gitu kan. Tapi sering lupa karena keasikan, karena ini, karena ada istilahnya, "nanggung nanggung nanggung," gitu kan ya. Jadinya lewat lagi jam 12.00, jam 1.00, nah gitu. Baru, eee, pas pas ingat jamnya aduh baru sadar. "Duh kok bisa lagi ya kok bisa lagi ya?" Nah, gitu-gitu, Bang. Jadi aku tuh bener-bener pengen tegas sih sama diriku sendiri, tapi aku nggak tau caranya gimana biar biar apa namanya tuh yang disiplin itu aku bisa benar-benar aku terapin gitu loh, Bang.
Iya. Oke. Iya iya iya. Oke. Oh, paham. Iya. Wah, eee, kebayang sih emang kalau udah masuk ke mode nge-game apalagi diajakin sama temen-temen seru ya, sampai akhirnya kelupaan gitu. Itu wajar banget sih sebenarnya. Tapi kalau aku boleh nanya satu lagi nih, eee, kira-kira kamu yang, eee, suka mabar ini, itu ke penyebabnya apa tuh? Apakah karena memang kamu bosen mungkin sendirian atau susah untuk nolak temen ketika diajakin atau gimana?
Iya kan. Boleh, Bang. Nah, itu dia, susah nolakin ajakan temen, karena, eee, jadi gini di game itu dia cukup jago gitu. Jadi, kan aku juga pengennya itu kan, eee, kan ada ya, kan motivasinya kan yang nge-game sekarang pengen, eee, levelnya tinggi gitu kan. Heeh, jadi kalau ni dapat teman yang jago kan, seru. Kita pun jadi ikutan kecipratan jagonya juga pertama ya, dan kita juga kebantu levelnya naik gitu kan nih, iya, gitu.
Ngalahin temen ya? Oke oke. Oh, paham. Iya iya. Oke. Iya sih, itu pasti seru banget dan justru jadi cobaan terbesar ya, untuk bisa bangun kebiasaan baru ini. Oke, aku paham. Tapi, kalau dari kondisi kamu sih, kamu udah melakukan hal yang bagus banget sebenernya karena udah mulai menjalankan sebulan untuk, eee, mengubah kebiasaan diri, walaupun masih ada beberapa kesulitan atau mungkin ke eee, tantangan di sana dan sini, tapi progres kamu itu patut untuk diapresiasi sebenarnya. Nah, kalau saranku, eee, sebenernya dari, eee, jam tidur, itu kamu bisa lupain dulu, target untuk bangun pagi sebenarnya, karena yang paling penting itu adalah target untuk tidur. Jadi, eee, sebenernya bangun pagi itu cuma efek samping dari tidur yang cukup tuh, sebenernya. Jadi, kamu udah enggak perlu pas kamu enggak perlu pasang alarm pagi, eee, tiap tiap pagi, tapi, eee, tidurnya itu larut. Itu, sebenernya jatuhnya sama aja, karena kualitas tidur dan jam tidur kamu itu belum tercapai. Jadi, eee, kalau kamu berhasil tidur jam 10.00 malam, sebenernya mata kamu bakalan otomatis kebuka di jam 5.00 atau jam 6.00 pagi tanpa alarm. Jadi, eee, kamu harus menangin dulu pertempurannya di malam hari ya.
Iya banget, Bang, iya, bener. Iya. Boleh boleh, Bang. Mhm. Oh, beda ya. Oke. Oh, berarti aku mesti beresin itu di jadwal tidur malam gitu ya, Bang, ya? Kita harus benar-benar istilahnya tuh, enggak boleh kalah gitu kan. Kalau udah patokin jam 11:00 paling telat, enggak boleh lewat waktunya gitu ya?
Betul betul. Iya. Iya, betul betul betul. Karena, mmm, sebenernya kalau misalnya dari disiplinnya di jadwal m tidurnya, itu bakalan ngikut sih ke kebiasaan-kebiasaan lainnya. Karena ketika udah oto udah tidur, eee, di jam yang tepat di malam hari, otomatis akan bangun di waktu yang tepat juga. Dan ketika bangun pagi, otomatis kamu bakalan lebih mudah buat olahraga dan kebiasaan itu akan terulang terus tuh. Tapi kalau memang, eee, masih susah nih untuk bisa, eee, nolak ajakan temen. Saranku sih, kamu coba, eee, terapkan 1 jam sebelum tidur itu sama sekali udah enggak pegang HP dan masuk ke mode don't disturb. Nah, jadi apapun itu ajakan temen, eee, untuk ngajak ke game itu udah enggak usah kamu baca lagi. Jadi kamu bisa fokus, eee, ke aktivitas pengganti, eee, handphone, bisa baca buku atau mungkin, mmm, mandi air hangat sebelumnya biar, eee, tubuh lebih rileks atau aktivitas lain yang membuat kamu jauh dari handphone.
Oke. Ya. Mhm. Oh, kayaknya, eee, menarik juga ya. Tapi kalau misalnya aku, udah coba Bang, tapi tetap, misalnya nih, eee, tetap gagal nih, misalnya gitu kan. Itu gimana Bang, bagusnya?
Mhm, oke. Kalau, eee, gagal sih menurutku enggak apa-apa ya, jangan terlalu nge-push diri, cukup, eee, jadikan itu pelajaran dan ulangi lagi di, eee, besoknya untuk mencoba tidak gagal lagi, atau mencoba melakukan itu dengan baik, gitu. Jadi kalau misalnya, gagal hari ini untuk ngejauhin HP, mmm, dan mungkin itu karena kamu bosen sama aktivitas, eee, tanpa handphone itu, kamu bisa coba explore lagi tuh di hari berikutnya. Kira-kira aktivitas apa lagi ya, yang bikin kamu tetap, eee, jauh dari handphone tapi kamu enggak bosen, gitu. Misalnya dengan ngedengerin podcast, walaupun, eee, tetap dari handphone, tapi, eee, kamu bisa tetap dengerin, eee, podcast-nya, eee, dengan posisi handphone yang jauh dari tangan kamu kan, yang penting kamu enggak ngelihat ke screen handphone-nya.
Iya. Oh. Boleh juga sih, aku enggak kepikiran. Dari awal ya? Itu bisa tuh.
Nah. Iya, itu bisa coba kamu lakukan ya. Dan, satu lagi sih tips dari aku, mmm, jadi sebelum tidur, kamu juga bisa taruh tuh baju olahraga, sepatu, dan botol minum, tepat di samping kasur kamu, atau di jalan menuju kamu, ke kamar mandi. Jadi ketika kamu bangun tidur, eee pasti berat ya untuk mulai olahraga sebenarnya, eee, jadi ketika bangun kamu udah enggak usah, eee, mikirin dulu untuk, "Wah, berat banget nih mau olahraga," coba aja langsung pakai bajunya dulu, enggak usah dipikirin, begitu baju olahraganya udah nempel di badan, sebenarnya setengah dari, eee, cobaan itu udah kamu lewatin. Jadi, sisanya tinggal jalan keluar aja.
Oke. Boleh boleh Bang. Oke oke, boleh juga itu. Wah, jujur sih aku, eee, kayaknya juga tertarik juga sih nge coba saran Abang nih gitu loh. Karena memang kalau enggak dipaksa ya, kita enggak tahu ya, pokoknya Bang, ya, apakah bisa atau enggaknya, gitu ya?
Mhm. Betul. Iya. Jadi, bisa kamu coba lakukan ya, beberapa saran tadi, dan kalau misalnya kamu konsisten sih, menurutku, eee, ini bisa akan kamu, eee, lakukan dengan mudah dan membuat ini jadi kebiasaan, yang akhirnya nanti enggak perlu kepaksa lagi tuh, untuk melakukannya setiap hari.
Wah. Oke deh, siap siap Bang, kayaknya, langsung aku coba deh nantinya, sarannya, kayak gitu. Karena, aku juga benar-benar pengen berubah juga sih, kan kalau tetap begitu polanya aku juga, pan kapan mau sehatnya, aku ada kepikiran kayak gitu Bang, makannya aku benar-benar niat banget. Tapi, by the way, makasih banyak Bang udah ngasih masukan yang luar biasa sih. Entar deh segera aku coba eksekusi nih saran yang Abang kasih, gitu. Makasih banyak ya, Bang, ya.
Iya, betul. Oke. Oke, sama-sama. Aku juga senang, dan kedengarannya kamu cukup lega ya, dengan, eee, saran-saran yang aku kasih tadi, dan semoga sukses terus untuk, eee, percobaan membangun kebiasaan barunya, dan, eee, semangat terus ya. Sampai jumpa lagi.